Serius, nggak dimakan, Kak. <laughs>
Berarti banyak banyak yang kebuang nih ketika dia makan ayam ya? <laughs>
Iyep, ujung-ujungnya juga saya yang jadi tempat sampahnya, Kak. <laughs> Kasih lagi. Iya, siapa sih nggak seneng kulit goreng? <laughs> Dia doang nih gak suka kulit goreng.
Oh iya dan Dapat dapat banyak malah nih, Kak? <laughs> Iya sih, kebanyakan ya.
Banyak banget pantangannya pokoknya.
Itu kalau soal makan ayam ya? Kalau di contoh kasus masak, misalkan, contoh hidangan lain ada nggak, Kak, nih?
Betul. Hidangan lain oh ada, ada ada banget.
Apa tuh?
Kebetulan dia ini tuh sebenernya cukup suka makan bakso, Kak. Tapi, ada tapinya.
Wah, ada tapinya nih.
Tidak bisa bakso urat, tidak bisa. Terus bakso yang terlalu daging, juga dia nggak bisa. Yang aromanya masih daging banget.
Terus gimana nih? Bakso yang kayak gimana nih?
Jadi dia tuh suka tipe bakso yang bisa dibilang krispi karena ini ya, krispi daging sapinya tuh masih kerasa tapi nggak boleh ada aroma sapinya, Kak. Jadi bener-bener harus aroma bumbu, kesamar gitu loh. Sama biasanya malah justru bakso tusuk itu dia malah bisa yang bakso a dagingnya cuman dikit tuh malah bisa dia.
Waduh. <laughs> Oke, berarti, menghi makan bakso tapi menghindari daging sapinya nih?
Mhm. Benar, kalau udah terlalu daging nggak bisa sih dia.
Ini menarik sih. <laughs> Oke oke oke oke.
Agak kacau emang.
Terus terus, itu kan biasanya, eee, apa ya kebanyakan orang jual bakso nggak nggak bisa memenuhi kriteria yang kayak gitu, tuh. Biasanya gimana tuh cara nyari lapak baksonya?
Mhm. Ada sih, Kak, memang langganan-langganan kita yang memang pacarku ini suka banget, dan, ya bisa dibilang ada yang ada yang murah banget karena kan emang bakso biasa ya, dan ajad ada juga yang emang cukup mahal gitu untuk makan seporsi bakso bisa, berdua ya, berdua itu bisa s sekitar 80 sampai 100.000 untuk makan bakso aja, Kak.